Äh. Oder Verwa wie deine Familie halt auch aussieht. Vielleicht hast du ja auch, äh, 2 Mütter, 2 Väter so. Ist das dieser kleine Kreis, den man als Familie zählt oder zählen ne? Also die sind ja auch meine Famil m Familie, aber ich bin da jetzt nicht, äh, so nah dran an der Situation.
Ja. Hm Also
Ich habe mir auch nie Gedanken über darüber gemacht.
Äh, du bist du bist auch bist du mit denen in in Kontakt, oder nicht?
Ich bin mit allen in Kontakt, also wä zwi zwischen mir und denen ist ja gar kein Streit.
Und wie wie stehst das sind deine auch deine Tante und Onkel quasi, oder? Ah, und zu der Cousine hast du auch Kontakt?
Ich habe Kontakt mit der Tante, mit den Onkel. Genau, mhm, ja. Ja, habe ich auch.
Ah, und und weißt du
Ich habe jetzt mit da aber über diese ge Situation mit denen gar nicht
weißt du, was der ihrem Ah, du hast nicht über die Situation geredet, nicht.
Ne, das hat mir ne meine Mutter hat mir das erzählt, so, ne? Also ich habe jetzt nicht, äh, das Thema angesprochen, weil ich ja ei im Prinzip eigentlich auch gar nicht daran beteiligt bin, ne? Also das ist so
Ja, ähm, okay.
Mhm.
Es ist aber schon
Habe ich halt auch schon überlegt: Macht es Sinn, es anzusprechen? Würde es helfen, äh, die Situation zu verändern? Ähm, ich weiß, dass die alle anscheinend ziemliche Sturköpfe sind.
Also ich denke also ich würde das wahrscheinlich ich würde das, wenn ich zu der Person nah bin, relativ, ich würde es schon wahrscheinlich ansprechen. Also ich würde sagen: „Hey, was ist denn da vorgefallen? Ich habe da was gehört“.
Mhm.

Über das, äh, Erbe sozusagen, ne? Also da <chuckles> da, wohl bed das ist, äh, verrückt.
Ja, ist es nicht komisch, wie sich die Familien immer darüber streiten?
Ja, voll. Also es ist so das äh, das Haus meiner Großeltern, ja, das gehört jetzt meiner Tante und meinem Onkel. Und, äh, meine Cousine, die hat dann zu meiner Tante gesagt: „Hey, schreib mich doch da schreib mich doch als Erbe rein. Wenn du dann nicht mehr bist, dann kann ich das Haus haben.“ So, ne? Ja, die reden immer die reden immer noch nicht miteinander. Das ist richtig krass. Also, das hat echt so 'n Cut und, ne.
Mhm. Ja, äh
Äh, fand ich halt auch heftig.
Ich se Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, ähm. Kannst du's nochmal sagen, was da passiert ist?
Ja klar. Also, da ging's halt darum, das Haus meiner Großeltern, äh, äh, haben meine Tante und mein Onkel geerbt und die Tochter.
Ach so, aber das ist ja auch macht ja auch keinen Sinn. Das sollten ja eigentlich alle Kinder Erben gleich also aufgeteilt.
Äh, die haben sich gegensei also es sind es sind 4 Kinder und die haben sich gegenseitig dann ausgezahlt, nachdem das halt alles so geregelt war. Und am Ende gehört es jetzt nur noch 2 Geschwistern. So, und die Tochter von dem Onkel, die hat zu der Schwester von meinem Onkel gesagt: „Hey, schreib mich doch schon rein ins Erbe, ähm, wenn du nicht mehr bist, gehört mir der andere Teil vom Haus.“
Ja. Ach so. Mhm. Ja, okay, das macht Sinn, ja.
Und sie ist ja noch nicht mal tot, ja? Also, ist ja schon zu sagen: „Hey, schreib mich da rein.“ Ähm, ja, und das war halt dann so 'n Punkt, wo's, äh, 'n Streit gab und der, äh, ist immer noch nicht gelöst.
Ähm. Okay, das hat sie zu ihrer Tante, hat sie das gesagt, die in dem Haus, die der das Haus gehört. Okay, und ja, und das
Genau, genau. Die Häl der die Häl Hälf Hälfte vom Haus gehört. Die andere Hälfte gehört ihrem Partner.
Und es macht auch gar keinen Sinn, weil weil sie würde das ja sowieso nicht erben, oder? Also, das würden ja dann die Kinder von von denen erben.
Meine Ta äh, meine Tante, die hat keine Kinder. Also, die müsste ja wirklich dann jetzt, äh keine Ahnung, äh, da würde würden wahrscheinlich die nächsten Angehörigen es erben oder derjenige, den sie eingetragen hat, ne? Weißt ja nicht, vielleicht hat sie ja jemand anderen eingetragen.
Ja.